Allora guarda, all'inizio ero completamente spaesato, uhm, perché, ehm, essendo abituato a stare appunto, sempre tra tra le mura amiche e quindi col supporto dei genitori, ehm, mi veniva quasi complicato uhm, anzi no quasi se vogliamo il quasi, mi era complicato stare in mezzo, non alle persone, ma a nuove a nuove facce, no, nuovi visi, ehm, oltre che l'ambiente circostante. E quindi, ehm, non è stato, mhmm, raro, uhm, entrare in confusione, ehm, però, uhm, poi è subentrato quello che, ehm, definisco e probabilmente appartiene ad ognuno di noi, è subentrato quello che è lo spirito di sopravvivenza. Quindi, ehm, v volente o nolente, mi sono mi sono dovuto adattare, ehm, proprio perché, altrimenti, no, ti lasci un po' fagocitare dall'ambiente, ehm esatto, ehm, se se rimani indietro non hai proprio mo possibilità di di recuperare sostanzialmente, a meno che non trovi un gruppo coeso, che ognuno pensa ai propri interessi diciamo, crescendo e soprattutto nell'ambito universitario, soprattutto a giurisprudenza, infatti, non non non non lasci una buona recensione, diciamo, alla alla facoltà, ehm, e quindi sì, al
Mh, okay. Mh, okay. <chuckles> Soprattutto l'università poi capirai, mh, okay. Mh-mh. <chuckles> Partita da zona di comfort, e è diventata poi l'incubo.
Esatto. Esatto, è diventato un incubo, guarda perché avevo difficoltà a studiare, ehm, avevo difficoltà appunto a stare sempre lì, la stessa facoltà, le stesse persone; il non uscire mai dalla dalla città, e quindi poi è stato necessario però, uhm, adesso no non rimpiango per nulla questo cambiamento, tant'è che, ehm, appunto nonostante i primi momenti di sconforto, sai, perché magari dici: "Non so se è la scelta giusta, non so"
Dei dei classici dubbi, no, le riflessioni.
Esatto, i classici dubbi poi sopra a quell'età considera che, uhm, hai tantissimi dubbi, eh e continuano ad averne tuttora, ehm, perché siamo in costante divenire, quindi dico: "Vabbè, uhm, cambio vediamo come va, come non va;" ehm, la preoccupazione e l'ansia però poi alla fine, ehm, per fortuna, per l'istinto di sopravvivenza, e perché volevo terminare il percorso, tutto è andato per il meglio.
<chuckles>